Yani, şimdi ben kendi aileme bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi çocukluğuma dönmek istiyorum. Yani benim kendi çocukluğumda ya, bizde şeydi, ya, benim ailem çok özveriliydi. Yani, "Sen yeter ki oku, gerisini biz hallederiz."di. Yani benim tek görevim gerçekten balkon yıkamaktı ve üniversiteye kadar da sadece o görevim oldu. Yani bir tek balkon yıkıyordum, hani, bu şekilde ilerliyordu. Hâlbuki annem de çalışıyordu, babam da çalışıyordu. Eve geldikleri zaman, eee, ikisi de yemek yapma şeyi vardı. İkisinin de evi temizleme yükümlülüğü vardı. İkisi de ortak yapıyordu. Biraz o bana referans olmuş durumda zaten, hani, oradan geliyor. Eee, çevremde baktığım zaman şu anda mesela bir yeğenim var, ablama bakıyorum. Mesela ablam da annemin işte, annemin yaptığını yapıyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O da mesela vermedi, yaptırmadı. Eee, şu anda mesela yeğenim 8 yaşında, odasını toplatırken yani, ııı, saçında
Hı hı. Hı. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Onlar de Deği Hı hı. Evet. Hı hı. Ne farklılıklar görüyorsun onlarda? He.
siyah saç kalmadı. Öyle söyleyeyim, yani bütün aklar, eee, şey yapmış durumda. Neden? Çünkü vak ı Hı hı
A! Evet. Aslında ablan annenin yolunu tercih etse de, eee, yani annen size iş yaptırmamış, "Sadece okuyun." demiş. Belki de ablan da bunu doğru olarak aileden gördü. O şekilde devam etti ama çocuğun 8 yaşında olduğunu söylüyorsun ve de şu an anladığım kadarıyla çok da memnun değil bu gidişattan.
Hı hı. Hı hı. Doğ <chuckles> E, tabii ki. Yani kesinlikle memnun değil. Çünkü biz hiç değilse yatağımızı topluyorduk. Yani benim yeğenime yatak toplatmak zor. Bu da zamanında ablam, "Bir an önce yapayım, çıkayım; yapayım, çıkayım." dediği için oldu. Eğer birazcık, "Tut ucundan, gel birlikte yapalım, yatağını birlikte toplayalım." deseydi mesela ma ya yatağını toplattığı zaman yatağı yamuk olsa bile onu yamuk şekilde bıraktırıp, hani, onun bitirdiği şekilde ye şey yapsaydı böyle olmayacaktı ama o, eee, onu tercih etmedi. Hani, ona Ya, onun da iş yoğunluğuydu. Yapması gerekenlerdi, yetişmesi gerekenlerdi. Hani, bir sürü ş
I hı. I hı. Hıı. Hı hı. Değil mi? Evet. Ev evet. Ablanız da biraz zamana önem vermiş gibi duruyor. Hani, belki çocuğa yaptırsa 15-20 dakikada, eee, bitirebileceği bir işi, eee, kendisi yaptığında -yoğun olduğunu ifade ediyorsun, zamanı yoktu diyorsun kendisi yaptığında 3-5 dakikada halledeceği için kendi yapmayı tercih etmiş diye anlıyorum. Fakat, eee, şu anda, eee, zamanında, küçüklüğünde o sorumluluk verilmediği için şu an artık çocuğundan bir şeyler bekleyen bir ebeveyn olarak çok da memnun olmadığını anlıyorum. Peki ben burada seni de sormak istiyorum. Eee, üniversiteye kadar dedin ki "Belli bir yaşa kadar ailem beni çok katmadı. Eee, sadece balkon yıkıyordum." diye ifade ettin hatta. Peki ya, senin için belki şehir değiştirdiğinde, aileden ayrıldığında ya da başka, kendi evine çıktığında işlere dâhil olman ne hissettin, ne yaptın, zorlandın mı, uyum sağlayabildin mi?
Evet. Evet, evet. Evet. Hı hı. Ayne Hı hı. Aynen. Hı hı. A, doğru. Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya